あ、そうですね。結構子供の頃からあの、話す自分から話しかけるのは苦手なほうですね。
はい。うんうん。うんうんうん。で、話しかけられられたらば、ま、会話は弾むって感じですか？
はい。 あ、そうですね。ま、その、人にもよるんですけど、ま、あの、なんか話題が合えば会話が弾んだりすることもありますし、なんか、ま、ちょっとふ二言三言話して終わってしまう場合もあります。
はい。 はい。 うーん。ま、それだったらば、まあ、ちっちゃい頃からそういう風な、ね、あの、ま、しゅ習慣というかね、そういうタイプだったんでしょうね、きっとね。あの、ま、話すことがあまり得意じゃないというか
はい。 はい。 そうですね、多分性格 うーん、そうですね、多分性格的なものがあるのかなっては思うんですね。で、ま、あの、仕事であの、結構10年以上、あの、窓口業務をやってたので、もう逆にこう全然知らないお客さんと話したりするのは話せるんですね、あの、こう自然とこう「どうしましたか？」とか、あの、今日「今日はどういったことでいらっしゃったんですか？」みたいなそういう会話は全然できるんですけど、なんかこう、日常会話的なものがちょっと苦手というか
はい。うん。 はい。 うん。あ、そうなんですね。へえ。ああ、はい。 うん。 はい。 わあ。 うーん、うんうんうん。
なんか逆に萎縮してしまうというか
ああ、ね、ありますよね。なんかどういうふうに、あの、話題を広げていこうとか、うーん、いや、どういう風に話そうかっていうのは、あの、気持ちっていうのとてもよくわかるんですけれども、うん、それってあのね、あの、さっきあの、年配の方だと話しやすいっておっしゃったんですけれども、その理由っていうのは何かあるんですか？
はい。 そうですね、はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、なんですかね、年配の方だと相手の方から結構話しかけてくれることが多多いっていうんですかね、なんかこう、日常的な、ななんていうかな、こう、とりとめもない話題をなんか「今日はいい天気だね」みたいな感じの話とかで始まって、なんかこう自然にはな話しかけてもらえるから自分も自然に返せるみたいな感じですね。
ああ、確かに。 うーん。 はい。 あ、確かに。うん。 ああ、わかり ね。なんか年配のなになんか、年をとるにつれて、なんとなくこうね、あの、多弁になってくるというか、ね、知らない人でもなんかすね、あの、買い物とか行ったら話しかけられるってありますよね。
はい。 ああ、確かに。 うん。 あ、そうですね。 ありますね。なんか、知らない人に突然話しかけられるっていうのはありますね。
うん。 はい。